Also, es klingt auf jeden Fall so, dass, ähm ja, du so 'ne, ja, natürliche Eingewöhnungsphase, glaube ich, grade durchmachst. Weil ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass sie sie in so 'n absolutes Kontrastprogramm im Affekt ziehen. Ähm, da auf jeden Fall so 'n bisschen, ja, Eingewöhnung brauchen, sich vielleicht am Anfang auch eben noch ein vielleicht ja so 'n bisschen die an der, nicht Entscheidung zweifeln, aber auch einfach ja jetzt den das Gewicht dieser Entscheidung spüren. Ähm, kanntest du denn irgendjemanden da oder kennst du schon jemanden dort in der Gegend? Hast du da irgendjemand, mit dem du dich treffen kannst oder bist du wirklich komplett für dich hier alleine?
Ja. Also, ich bin jetzt ja seit 3 Monaten hier und in den 3 Monaten hatte ich schon sehr, sehr viel Besuch. Also, ähm, es ist tatsächlich, äh ja, sehr attraktiv, im Winter in Portugal, äh, zu sein, weil viele Freundinnen und Freunde, äh, Lust haben, hier vorbeizukommen. Das sind, äh waren aber eben ja, war auf jeden Fall immer Besuch aus Deutschland. Und, ähm, ansonsten also, ich kenne hier 'n paar Leute. Ich bin auch seit 'nem Monat jetzt in so 'ner gehe ich einmal die Woche in so 'n, ähm in so 'n Tierheim und mache so Freiwilligenarbeit und habe da auf jeden Fall schon so 1. Kontakte geknüpft. Ähm, das sind jetzt alles noch keine tiefen Freundschaften. Das wäre, glaube ich, aber auch zu viel verlangt in so kurzer Zeit. Aber, ähm ja, also, ich Es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich hier 24/7 alleine, äh, auf meinem Grundstück sitze. Äh, es ist, glaube ich ja, wenn ich's beschreiben müsste, ist was was mir wirklich fehlt, das sind da, glaube ich, auch eher so tiefe Beziehungen. Also, ne, auch meine Freunde, die jetzt irgendwie dann kommen die für 2 Wochen oder 3 Wochen im Idealfall, manche kommen auch nur übers Wochenende. Ähm und man ko hat irgendwie, ja, das Gefühl also, diese tiefen Beziehungen, diese tiefen Freundschaften, das ist es halt, was noch ja, was noch fehlt und was, glaube ich, auch so dieses Gefühl von Einsamkeit, ähm, bei mir grade auslöst. Weil ja, ich halt bisher immer

Ja, ich es, äh, ähm es ist auch tatsächlich ein Gedanke, den ich so zwischendurch hatte, war, ob ich meinen Freunden aus Deutschland jetzt mal sage, dass sie bitte mich nicht mehr besuchen sollen. Einfach weil ich auch manchmal so das Gefühl habe also, wann immer ich halt h hier mit mit Freunden aus Deutschland bin, ich finde das super und ich finde das total cool, dass alle kommen. Und, ähm, ich hätte das auch nie erwartet. Also, ich habe plane das jetzt wirklich schon 'ne ganze Weile und alle haben immer gesagt: „Ja, ja, wenn du im Job bist, dann kommen wir dich besuchen und wir kommen dich dann besuchen.“ Und das ist ja irgendwie oftmals so dahergeredet. Und ich hätte nie gedacht, dass wirklich so viele Leute mich besuchen kommen. Also, es ist wirklich total schön. Auf der anderen Seite ist es aber eben genau das, was du sagst. Es hält mich, glaube ich, auch so 'n bisschen davon ab, ähm, ja, so wirklich aktiv zu werden, weil ich ja irgendwie weiß, ja, okay, nächste Woche, äh, kommt ja Person x y <snorts> ähm, und d äh, an Silvester kommen ganz viele und, äh, ich muss jetzt eigentlich nur noch Weihnachten überstehen und dann bin ich schon gar nicht mehr alleine. Aber das hält mich natürlich, glaube ich, auch so 'n bisschen eben davon ab, so wirklich
mich aktiv oder noch aktiver damit zu beschäftigen, Leute kennenzulernen von hier und, ähm ...ja, mich so wirklich einzugewohn gewöhnen. Und auf der anderen Seite möchte ich aber halt niemanden absagen, der mich besuchen kommen möchte, ähm, sondern ich glaube, die Herausforderung wird es einfach sein, dass ich mir hier so 'n Alltag aufbaue und sage: „Ja, ihr könnt mich gerne alle besuchen, aber ich habe hier
Mhm.
„halt irgendwie trotzdem meine meinen Alltag, meine Aktivitäten, meine Rituale, was auch immer.“ Ähm, die ich halt jetzt noch nicht habe.
Ja.
Ja.
Klar, aber die du jetzt natürlich finden musst. Und ich glaube, das ja, das sind sehr wahre Worte und das ist 'ne sehr wichtige Realisation, dass man eben, wenn man die ganze Zeit mit Leuten also, Leute um dich herum hast oder weißt, die kommen bald, dann verhältst du dich natürlich vielleicht auch in diesen stillen Phasen ganz anders, anstatt dass du sagst: „Okay, ich muss jetzt losgehen und jemanden finden.“ Weißt du, kommt jemand und dann kannst du dich so 'n bisschen da drauf ausruhen?
Ja. Ja.

Mhm. Ähm, also, es ist auf jeden Fall klingt nach 'ner schwierigen Situation und auch einfach nach 'ner neuen Situation mm, wo du auf jeden Fall dich vielleicht noch so 'n bisschen reingewöhnen musst. Ähm, um das besser zu verstehen, dürfte ich dir da noch 'ne Frage dazu stellen?
Ja, klar.
Ähm, du meintest, du bist ausgewandert. Ähm, war das so aus deinem eigenen Verlangen heraus? Und ist das jetzt so 'n ich sage mal, bist du ganz weit weg ausgewandert in 'ne andere Kultur? Vielleicht auch 'ne andere Sprache? Oder ist das schon
Mhm. I
sehr ähnlich und du könntest dich da theoretisch gesehen reinfinden?
Ja, also, ich bin in Portugal. Ähm, das ist jetzt nicht, äh also, es ist immer noch westeuropäisch, <snorts> also, kulturell jetzt nicht, äh, nicht nicht irgendwie, äh, ganz, ganz weit weg von Deutschland. Ähm, es ist, ähm, ich spreche die Sprache noch nicht so gut, äh, als dass ich da jetzt irgendwie einfach mit Einheimischen ins Gespräch kommen könnte. Also, ich mache 'n Kurs und ich versuche das zu lernen, weil ich glaube, Sprache auf jeden Fall da 'n wichtiger Schlüssel ist. Ähm, ich bin aber noch nicht so weit und bin da auch grade 'n bisschen gedul äh, ungeduldig. Ich müsste geduldiger sein, ähm, was die Sprache angeht, weil das einfach, ja ich habe mir's auf jeden Fall auch einfacher vorgestellt, diese diese Sprache zu lernen. Ähm, und es war auf jeden Fall also, ich habe mich ganz, ganz bewusst dafür entschieden Ähm, ich wollte raus aus der Stadt, vor allem im Winter. Ähm, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich den kompletten Sommer hier in Portugal verbringen werde oder ob ich, äh, ja, den Sommer über in bei Freunden in Deutschland oder in anderen Ländern in Europa bin, weil, äh, ja, dass p viele Menschen mir gesagt haben, dass es einfach extrem heiß hier wird, ähm, extrem voll mit Touristen. Das, äh, halte ich mir aber noch so 'n bisschen offen, aber erst mal gab's jetzt keinen externen Grund, warum ich das gemacht habe. Also, ich musste das nicht machen, sondern ich wollte das, ähm, machen, weil ich irgendwie in der Stadt das Gefühl hatte, ich mir wächst das alles 'n bisschen über 'n Kopf und das kostet mich zu viel Energie, immer außer eben in meiner Wohnung, immer zwischen so vielen fremden Menschen zu sein. Und jetzt bin ich aber halt genau ins andere Extrem gegangen
Mhm.
ähm, äh, und das ist grade so 'n bisschen, ja, vielleicht so 'n bisschen der Schock, den ich da aushalten muss. Ich weiß es nicht genau.